เข้าใจแล้วค่ะ แล้วมีสถานการณ์ หรือคำพูดจากใครไหมคะ ที่ทำให้รู้สึกว่าแย่ หรือว่ากังวลเป็นพิเศษอะค่ะ? นอกจาก อ่า ที่เล่ามาก็จะมีเพื่อน หรือว่าผู้ใหญ่บางคนเนาะ แล้วมีใครที่เรารู้สึกว่า อุ๊ย พอคนนี้พูดแล้วแบบ เรารู้สึกแย่น่ะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ อ่า ก็ คือตอนนั้นเนี่ย ก็คือที่จริงมันมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์น่ะค่ะ อันแรกเลยเนี่ย ก็คือเป็นคุณครูที่เขาสอนวิชาภาษาไทย ก็คือเราก็นั่งหน้า นั่งหน้าห้องอะค่ะ ด้วยความที่เรามองกระดานไม่เห็นเนาะ แล้วคราวเนี้ยคุณครูคนนั้นน่ะค่ะเขาก็พูดว่า "อุ๊ย ไปห้องพยาบาลไหม" แล้วเราก็ เอ๊ ทำไมครู ครูบอกว่า "ไปห้องพยาบาลไหม" "ไม่นะคะ หนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะ" แล้วคุณครูคนนั้นก็พูดว่า "อ้าว ก็เห็นหน้ามืด" แล้วเราก็
อุ๊ย!
แล้วก็ทำไม ทำไม ทำไม คือเราไม่ได้สนิทกับครูอะค่ะ ไม่เหมือนกับเพื่อนเราที่ ที่สนิท แล้วสามารถล้อเราได้ แต่อันเนี้ย ครูไม่ได้สนิทกับเรา แล้วอยู่ดี ๆ มาพูดอย่างเงี้ย เราก็ตกใจ แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ ใน เพื่อนในห้องอะค่ะ เขาก็หัวเราะกัน แต่คือเรา เราเข้าใจสถานการณ์นะว่า เออ เพื่อนก็หัวเราะ แต่คือเราลึก ๆ รู้สึกว่า ทำไมไม่มีใครปกป้องเรา ทำไมไม่มีคนแบบว่า เหมือนแบบว่าตอบโต้ให้เราหน่อยว่า เอ๊ะ ทำไมคุณครูไปพูดอย่างงั้นน่ะค่ะ อันนั้นคือเหตุการณ์ที่ผู้ มีผู้ใหญ่พูด แล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วง ม.ปลายแล้วด้วย คือเราโตแล้วอะ เรา เราเป็นวัยรุ่นแล้วอะ คราวเนี้ยก็ไม่มั่นใจ คราวนี้ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะ อันนั้นน่ะ ก็คือเป็นเพื่อนในห้องเนี่ยแหละ คือจะเหมือนมีการแสดงเวลาเข้าค่าย อย่างเงี้ยอะค่ะ ซึ่งเพื่อนคนเนี้ย เขาก็จะเป็นเหมือนหัวหน้าในการควบคุมการแสดงตรงนี้ ก็ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะฮิตการเต้น คัฟเวอร์ เกาหลีกันน่ะค่ะ แล้วคราวเนี้ย เพื่อนคนเนี้ยเขาก็เหมือนเลือก เลือก เลือก เหมือนเลือกคนมาแสดงได้แล้วแหละ แต่เขาอะก็เอาเพื่อนที่ต้องทำการแสดงเนี่ย มาซ้อมที่บ้านเรา แล้วคราวเนี้ยค่ะ เพื่อน เพื่อนคนที่เขามาซ้อมการแสดงเขาก็พูดขึ้นว่า "ทำไมไม่เอา ไม่เอา" พูดถึงเราอะค่ะ ทำไมไม่เอาเราเนี่ยไปเต้นล่ะ ส สิ่งที่เพื่อน ที่เพื่อนเค้าเป็นหัวหน้าควบคุมการแสดง เค้าพูดว่า "อุ๊ย ไม่เอาหรอก มันไม่สวย"
ใช่
ซึ่งตอนนั้นน่ะค่ะ เพื่อนคนนั้นน่ะพูดต่อหน้าแม่เราด้วย แล้วเหตุการณ์มันก็ เราก็รู้สึกว่า ทำไมอะ คือเรา เราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ เราสามารถฝึกฝนได้นี่ ความสามารถมันสามารถพัฒนาได้หนิ ทำไมต้องมา ต้องมาแบบว่าเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่มั่นใจ แล้วก็เลยไม่อยากรู้สึกว่า อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับหน้างาน หรือการแสดงอะไรพวกนี้เลยอะค่ะ